Mh-mh.
E, ehm, in mano tieni 1 barra, che è collegata appunto a questi cavi. Ovviamente, solo con la forza delle mani, diciamo che, il tenere questa barra, sarebbe <chuckles> parecchio impegnativo, ecco, e anche pericoloso, appunto.
Okay. Okay. Impossibile, okay. Quindi, è una questione di equilibrio, e di come è fatto il el il mezzo, diciamo, immagino.
Esatto. Esatto, esatto. Ehm, quindi, ehm, 1 delle cose che è stata aggiunta diciamo, <exhales> non negli ultimi anni, no, magari, negli ultimi 15 anni sì, è stat sono state un po' di sicurezze, appunto, per come agganciare questa barra al tuo trapezio, quindi, a dove ti si attacca nel corpo, e che ti permette di avere delle sicure di di sicurezza, appunto, dal rilasciare in caso di situazioni pericolose. Quindi, se magari il vento ti sta portando via, puoi decidere di f lan far lanciare, quasi, questo aquilone in acqua, oppure, addirittura, di staccarti completamente; ovviamente a rischio di perderlo, però, meglio perdere un kite che la vita, sicuramente.
Certo, <chuckles> insomma ci sono si sono ingegnati per non far perdere la vita alle persone
Esatto, esatto, sì, sì, eh no, e e c'era bisogno, onestamente. Comunque, rientra tra gli sport estremi il kitesurf, eh.
Okay, ma tu hai ehm, se cioè, sei partita ehm, cioè, come ti sei avvicinata, sei partita da surfista, e poi ti sei avvicinata al kite?
Allora, no, in realtà ve io sono partita da velista, e mi sono avvicinata al kite, però, con una sorta di un po' di aiuto esterno, perché in realtà, mio papà fa kitesurf, da tanti, tanti anni
Okay. Quindi eri abituata, a vederlo.
e quindi, io l'ho sempre un po' visto, in casa.
Erto. Quindi n non non era proprio un'astronave, mai guidata, diciamo. <giggles>
No, no, no, no. Hai solo che ha avuto una regola ferrea, dalla mamma, che ovviamente io, figurati, immagina una bambina di, mhmm, 6, 7 anni, che vede suo papà, appeso a questo aquilone, tutto colorato
<chuckles> Assolutamente, sì.
cioè, palesemente vuoi provare a farlo, no? <chuckles> E quindi la mamma m'ha dato una regola, m'ha dett "Io"
Solo una madre può mettersi tra te questa cosa, secondo me, perché <giggles>
Esatto! E m'ha detto: "Sì, va bene, però prima devi imparare a gestire il vento, quindi, devi capire prima come funziona, e poi, dopo, allora, quando vuoi, potrai iniziare".

Eh già. <giggles> Eh guarda, ti dico, fortunatamente mi è successo lì e non in mare aperto o oceano, perché in mare aperto o oceano ti tocca nuotare. Lì di buona lena cammini <chuckles> cercando di non far cadere la vela in acqua perché se no, uhm, te ne penti. <chuckles>
<chuckles> S <chuckles> Mh-mh. Certo. Co cosa succede se cade la v è è difficile da rialzare, diciamo?
Allora, ehm, part ehm, parti dal presupposto che ovviamente per potersi rialzare ha bisogno di vento, no?
Mh-mh. Okay.
Quindi se è crollato il vento o ce n'è davvero poco, quando la vela si bagna pesa anche un pochino di più
È un problema.
Eh, quindi è un incubo e alla fine finisce che devi più o meno trascinarla dall'acqua, quindi hai anche il peso della vela. No, no, non lo auguro a nessuno. Quando succede è sempre traumatico.
<chuckles> Ho capito, ma senti e, ehm, quanto sei stata là?
Sono stata 10 giorni
Okay.
ehm, ti dico in realtà c cerco di andarci quasi tutti gli anni lì perché è proprio un posto bellissimo. Ehm, in più la sfruttiamo un po' come una vacanza di famiglia perché, come ti ho anticipato, lo fa lo fa anche mio papà come sport, ho coinvolto anche il mio ragazzo e poi vabbè anche mio fratello
Mh-mh. Okay, ma tuo fratello mi chiedo ha po ha potuto, in quanto maschio, iniziare prima di te o anche a lui è stato concesso okay.
ehm, e quindi la sfruttiamo un po' come No, no, no, no, in casa da noi sono fortunata, non non c'è mai stata diciamo questa no, questa differenza no. Diciamo che poi però per altre ragioni ha iniziato un prima di me, ma semplicemente perché io adesso è qualche anno che vivo all'estero
Non ci sono problemi di genere. <chuckles>